<chuckles> Harika. Peki, n eee, o zamanlar hangi rapçileri dinliyordun biraz örnek verebilir misin? Hatırladığın var mı hiç?
Tabii, eee, zaten, hani, Türk müzik de, hani, tek Türkçe rap müzik dediğin zaman akla, eee, ilk gelen böyle birkaç tane isim var. Gerçekten, hani, hepsini dinliyordum. İşte, Ceza'dır, Fuat'tır. Eee, çok Sagopa dinlemiyordum ama, hani, mutlaka aşina olduğum şarkıları vardı. Biraz daha ileriki nesillerden baktığımız zaman, işte yine, eee, Allame vardı, Joker vardı, eee, Jack diye bir sanatçı vardı. Hani, birazcık böyle, eee, eski okulu aslında takip eden, eee, şarkıcıları birazcık daha seviyordum. Şimdi onlar birazcık, tabii, değişti ama, eee, genelde bu insanları söyleyebilirim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Harika. Hı hı. Tabii. Hımm. Yani, aslında zaten bu insanlar özellikle Türkiye'de de bu tarz müziğin öncüleri olmuş insanlar. Yol göstermişler yeni gelen olanlara da.
Tabii, kesinlikle öyle.